Sei.
Então, ele foi realmente pensando num timer de cozinha em formato de tomate.
Ah, vem daí, então o nome Pomodoro. Por isso que eles colocaram esse nome, batizaram assim.
Que aí coloca o timer Exato, vem daí, vem daí. Sim. Mas, assim, nem pra todo mundo funciona, tá, os 25 minutos. Então, você pode ajustar, sabe. Você pode ajustar a cada meia hora ou a cada 40 minutos, sabe. Ou a cada 50 minutos. Você vai aju ajustando, adaptando conforme teu foco. Hum, eu acho que uma boa pra você fazer é você testar. Porque eu acho que dá pra perceber quando perde o foco, né.
Ah, dá, porque aí, na verdade, você como você disse, você procrastina, né, você viaja, você acaba, eh, se distraindo com outras, hã, preocupações, com outras, eh, com outros deveres, né, e no e você sai completamente do foco. Mas, eu achei super interessante isso, viu, porque, realmente, eu não sabia e eu vou tentar, vou fazer do jeito que você tá falando, né, vou experimentar 5 minutos, né. Se eu achar que 5 minutos tá legal, eu continuo, senão eu vou adaptando 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, né, pra eu tentar, eh, ficar tranquila, né, tentar respirar, eh, arejar a minha cabeça, né.
Sim. Sim. Exato, às vezes o que que você prefere? Sim. O que que você prefere? Você prefere pausas mais longas ou pausas mais curtas? O que que você acha que funcionaria pra você?
Não sei te dizer. Eu não sei te dizer, eu acho que, eh, tendenciosamente, eu acho que eu preferiria as curtas, né. Porque justamente eu tô já nesse ritmo de tudo muito rápido, né.
Uhum.